อืม พอพูดถึงฮาลโลวีนนะคะ คือแต่ละคนก็คือเต็มที่ได้หมดเลย ก็คืออยากจะแต่งเป็นอะไร อยากจะทำอะไร ก็คือเขาค่อนข้างที่จะอิสระเลยใช่ไหมคะ ในโซนที่คุณอยู่ค่ะ?
อืม อา ใช่ ใช่ค่ะ จริง ๆ เราว่าเรื่องของการแต่งตัวอะมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะ มันก็อยู่ที่คนชอบเลยอะว่าชอบแบบไหน ชอบสไตล์ไหน อยากสื่ออะไร คือไม่ว่าจะเป็นแบบ young money หรือ old money อะ เขาก็มีจุดประสงค์ในการแต่งตัวของเขาอะ เหมือนบางคนเขาก็ต้องการภาพลักษณ์ที่แบบว่าสร้างความน่าเชื่อถือ หรือว่าบางคนก็อยากจะสร้างภาพลักษณ์ในเรื่องของการดู โพรเฟสชันนัล อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งมันก็สื่อถึงเลยว่า การแต่งตัวของเราอะ เราอยากจะให้คนมองเราแบบไหน ให้มีภาพลักษณ์แบบไหน ซึ่งเขาก็จะสามารถเลือกเองได้อะค่ะ เราไม่สามารถที่จะไปแบบกำหนด หรือว่าชี้เขาว่า เอ๊ะ มันต้องแต่งตัวตามเรานะ หรือเราต้องตามเขาอะ มันอยู่ที่บริบท แล้วก็สถานการณ์ของแต่ละคนเลย อะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ แล้วแบบนี้น่ะค่ะ การแต่งตัวมันก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง แล้วก็ หน้าที่ด้วยไหมคะ? เพราะว่าถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โต หรือว่าอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารตรงเนี้ย ถ้าจะมาแต่งตัวแปลก ๆ ตรงเนี้ย มันก็จะกลายเป็นว่า เป็นการ discredit ทำให้ไม่น่าเชื่อถือน่ะค่ะ
อืม ใช่ ใช่ค่ะ คือจริง ๆ แล้วอะเรามองว่า มันก็ ต่อให้คนที่เขา เขามีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีอะ ในเวลาทำงานเขาก็ต้องแต่งตัวให้มีน่าเชื่อถือ แต่ว่านอกเวลาทำงานน่ะ มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาอาจจะแต่งตัวแบบ แบบธรรมดาก็ได้ ไม่ได้ใช้ของแบรนด์เนม คือถ้าเขามีความสะดวกแบบนั้นน่ะ มันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะ เราก็จะไป ไปตัดสินไม่ได้อะ เหมือนที่ เขาก็จะมี เอ่อ เขาเรียกว่าอะไรนะ เหมือนผ้าขี้ริ้วห่อทองอะไรเอย ที่เราไม่สามารถไป judge เขาได้เลย ไม่สามารถไปตัดสินเขาได้เลย ใช่ ๆ เพราะฉะนั้นน่ะ เราก็ควรที่จะให้เกียรติในเรื่องของการ ในเรื่องของสไตล์การแต่งตัวนะ เราไม่สามารถตัดสินคนจาก จากเสื้อผ้าภายนอกได้เลย อะไรเงี้ย ใช่ค่ะ เราก็รู้สึกว่า มองเรื่องของการแต่งตัวเนี่ย เป็นในเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่าอะค่ะ
ค่ะ อิสระ อืม ค่ะ อืม ไม่ไปตัดเขาได้ ค่ะ อืม ค่ะ ภายนอกเราก็ตัดสินไม่ได้ อืม ค่ะ ๆ